Iya, kayak cuma jogging atau sepedaan gitu lu si, Kak. Iya, bukan yang kayak
Oh, oh, yang cuman seminggu sekali, gitu ya? Mmm.
Iya, bukan kayak yang nge-gym gitu sih Kak, kalau nge-gym kan berat kan. Iya.
Oh. <chuckles> Kebetulan aku malah sekarang hobinya nge-gym loh, Kak.
Oh, bagus dong, Kak?
Iya aku lagi program, <chuckles> fat loss. Iya, fat loss. Makanya
Mhm. Program gym? Oh, fat loss. Berarti emang ada target ya, Kak, ya?
Mhm, ada targetnya jadi dibikin hobi aja, biar jadinya nggak berat kan, se kadang-kadang kan kalau kita melakukan sesuatu yang nggak hobi itu jadinya berat gitu, kayak mau keluar rumah aja kayak susah banget gitu. Padahal harus gitu kan, untuk olahraga, jadinya gitu deh.
Mhm. <chuckles> Benar benar bener. Mhm. Mmm. Iya, benar banget si Mhm.
Nah Kak, kalau misalnya gitu kan Kakak, tadi bilang olahraga, terus 1 lagi apa Kak, yang hobinya itu?
Orang